Да, но ещё знаешь, что? Я вот заметила, что даже вот важные, например, праздники, ну, как важным я называю самые, м, популярные и распространённые. Вот я даже по своему опыту могу сказать, что я практически перестала отмечать Новый год. А, у меня, отн ну, как бы, отмечание это <chuckles> проходит в форме там, я не знаю, поставить ёлку какую-нибудь небольшую у себя, а, украсить минимально как-то там угол квартиры и, э, может быть с друзьями встретиться. И то
Мгм. Так. Мгм. Мгм. А почему так получилось? Вот как к этому пришло, что вот нет времени на это или просто пересмотрела взгляды и иначе воспринимаешь это всё?
Э, ну, во-первых, для меня Новый год- это больше семейный праздник, а, я отдельно живу от родителей уже очень давно, и я на Новый год, э, последние года не могу приезжать, потому что очень далеко щас живу, ну, получается в другой стране. И ну, это чисто технически, физически и материально тяжеловато сделать, каждый год приезжать. И Да.
Мгм. Так. Мгм. М. Ну, да. Разово приезжать на короткий период не всегда так получается да.
Да, то есть, если приезжать, то прям конкретно там на месяц, на 2, а, это надо собраться. Ну, сам понимаешь, то есть, там и деньги, и в найти время, и отпуск, то есть, всё организовать, это довольно сложно.
Мгм. Да. Очень много переменных получается. И если работаешь или учишься, ещё что-то, это всё нужно состыковать в одно, всё спланировать. Слишком много записей получается и не всегда это состыку состыковать можно, да.
Мгм. Да. Да, ну, и вот, и возвращаясь вот к Новому году как раз таки из-за того, что он для меня больше семейный праздник. Плюс я не буду, э, скажем так, лукавить и скажу, что дома, например, <chuckles> всегда была еда, всегда было комфортно, а, здесь, э
Мгм. Мгм. Так. Ага. То есть, было не только атмосфера, но и было всё всё, что её и благоволит, да? М.
Да. Да, да, и получается, э, живя вот сама в своей квартире, мне, э, самой для себя просто, ну, как бы приготовить что-то на вечер, например, ну, или даже заказать, да, допустим, доставку какого-нибудь вкусного блюда, мне очень как будто бы энергозатратно, даже не материально затратно, а, энергозатратно, как будто бы я думаю: "А зачем я это буду делать? Чтобы что? Чтобы просто поесть один раз вечер вкусно, я могу и в другой вечер вкусно поесть", ну, как бы.
Да. Мгм. Хм. Как интересно. Ха, значит выглядит так, как будто уже начинается просчёт: а, выгодно ли это, не так ли?
Ну, это даже не про выгоду, а, больше про то, э, что у меня поменялось отношение вот даже Ну, вот если, смотри, если дома я была бы, я бы, н наверное, м, для меня бы вкусная еда была какой-то ценностью. А сейчас я, когда живу одна, и я могу себе позволить в целом любое вкусное блюдо заказать, когда я хочу это такое вот немножко ну, ценность падает как будто бы. И я в такие... Да, да.
Мгм. Так. Ага. Нет уникальности какой-то, да, ценности тоже нету, потому что оно всегда доступно. Это не то, что может быть такое необычное, вот раз в год приготовленное или ещё что-то.